Vou fazer almoço. Ou vou em uma academia, faço as coisas, cuida de você, faz o almoço, tãnã, porque, na hora do almoço, não sei se ele volta.
É.
Mas
Não, ele volta um pouco mais tarde, mas ainda assim tem
Olha Não, mas e o que isso é ótimo, mas você tem as coisas de casa para fazer. Pra você poder fazer tudo pra olha, 1 hora, eu começo a trabalhar.
bastante coisa para ser feita. Sim, sim.
Sabe, pra tipo assim: meio-dia eu almoço, tal, levanto, troco de roupa, agora eu vou sentar no escritório pra trabalhar e dali eu não vou levantar mais.
Uhum. É, seria, como assim eu eu realmente redefinir mesmo essa minha agenda, né, colocar mais uma, ah ter essa disciplina, como você falou, e respeitar essa disciplina como algo importante e sério. Porque é o que tá acontecendo mesmo. O que você tá falando, você tá realmente relatando o que acontece comigo. Eu não imponho horários e, dessa forma, eu vou fazendo o que vai aparecendo na frente. E isso é muito exaustivo. Isso é muito cansativo. Porque eu não faço nem uma coisa bem e acabo não fazendo a outra bem. Eu acho que isso também colabora pra essa minha impaciência, irritabilidade, porque eu fico sempre com aquela sensação que eu não consigo terminar nenhuma das minhas tarefas. Parece que eu tô sempre ali patinando, sabe? Eu vejo uma tarefa aqui S exato! Sempre devendo alguma coisa. Eu começo uma coisa, eu não consigo terminar, porque eu tenho outra aqui que é um pouco mais urgente. Então, sabe aquela coisa de ficar equilibrando pratos? É o trabalho, a casa, é o filho, o o as minhas obrigações. Então, assim, eu fico olhando e falo: “Meu Deus, eh, o vou equilibrar qual prato nesse momento?”. Mas o que você disse pra mim faz todo sentido. Porque, s eu preciso deixar alguns pratos caírem pra conti conseguir equilibrar aquele 1º, aí eu vou pro 2º e pro 3º, né? Verdade. Faz todo o sentido, viu?
Teu horário. Isso. Uhum. Sim, você tem o horário! Sim! Aham. Tá devendo alguma coisa, né? Sim! Aham. Sim. Você tem que estipular. Você tem que estipular horários. Isso é muito comum acontecer com quem tramalh trabalha remoto.
É.
O horário de trabalhar é aquele. O não sei se é de 13:00 às 17:00, se é de 14:00 às 18:00, se é de 16:00 às 20:00, sabe? Se forem 4 horas de trabalho, 5 horas de trabalho. Quantas horas forem, aquelas horas, elas têm que ser fixas
Sim.

Né. Mas a primeira pessoa que tem que estipular esse horário e as condições, essa pessoa é você.
Sim, é verdade. Uhum, concordo.
Porque a casa continua aí. Vamos supor, se você trabalhasse fora, de 1h e 6h não sei quantas horas você trabalha no seu trabalho remoto. Mas vamos supor que seja de 1h às 6h. Se você trabalhasse fora
Uhum. Certo.
de 1h às 6h você não teria eh, como que se diz? Você não estaria em casa.
Não estaria em casa, né. Não não uhum. Ou seja, nada estaria sendo feito em casa de qualquer jeito. Verdade.
Não teria Exatamente.
É, eu concordo.
Sabe. E às vezes você não tá é separando esses horários, sabe. Porque o fato de estar ali, daqui a pouco: "Nossa, eu tenho que botar a roupa na máquina". Levanta, vai botar a roupa na máquina. Aí vem e trabalha mais um pouco, daqui a pouco: "Nossa, a máquina parou, eu tenho que estender a roupa".
Isto. É.
Levanta, vai estender a roupa. Aí você volta pra trabalhar. Aí daqui a pouco: "Nossa, eu tenho que fazer o almoço".
Verdade.
Aí você levanta e vai fazer o almo então
É isso mesmo. Eh, é isso mesmo, você tem razão, é exatamente assim, porque daí eu não consigo ficar só focada no trabalho, porque eu estou vendo tudo o que tá acontecendo ao redor. Se eu estivesse num escritório, eu estaria realmente 100% focada ali, somente no trabalho, mas como eu estou aqui e a cada momento eu olho pra um lado e vejo alguma coisa fora do lugar, ou ou uma poeira, eu vou estar sempre levantando e fazendo coisas. O que você falou faz todo sentido, se eu não estivesse em casa, estaria, ali, sem ninguém mexer, né. É verdade.
Uhum. Sim. Então talvez esteja faltando é essa como eu vou te falar sim, essa disciplina, digamos assim
Uhum. Uhum.
sabe, dos horários do que que se faz em tal hora.
Sim.